Kak, aku mau curhat sedikit dong. Siapa tahu nanti bisa dapat masukan-masukan ya yang bisa saya pakai untuk, eee, apa ya, mengukur diri sendiri gitu loh minimal. Aku ini kan orangnya orang tuh selalu bilang ya, orang selalu bilang itu teman-teman saya, saya itu perfeksionis gitu loh, ambisius heeh, dan memang benar juga sih. Ini sekarang aja saya ini lagi belum ya Kak, gini loh, saya punya 2 buku nih dari, eee, dari tulisan-tulisan saya sebelumnya yang saya harus selesaiin tuh. Baru-baru ini saya selesai, tesis saya s mau ada yang mau terbit tuh. Cuman saya harus fokus untuk me merevisi. Nah, itu aja itu kan udah udah udah bes udah gede banget, Kak, eh belum lagi saya harus nyari pekerjaan dan saya enggak mau kerja-kerja yang enggak tetap gitu loh, Kak. Saya mau kerja tetap yang ad yang harus kerjaan itu di universitas gitu loh. Jadinya sekarang saya punya banyak banget di piring saya gitu loh, terlalu banyak di piring ini, akhirnya enggak ada, Kak, sama sekali enggak ada yang bisa sesuai, selesai dengan waktunya gitu loh, Kak. Jadi gimana ya caranya ya supaya saya bisa tetap menjadi yang, eee, realistis gitu loh? Karena antara realistis dengan idealis ini kayaknya tumpang tindih untuk saya gitu loh, Kak. Ada saran nggak sih?
Mhm. Boleh dong, Kak. Mhm. Oke. Mhm. Oke. Mhm. Oke. Wah, aku ngerti banget sih, Kak, kalau Kakak ngerasa bingung dan juga mungkin karena satu dan lain hal gitu ya Kakak memutuskan untuk mengambil banyak pekerjaan ya, Kak, ya. Dari mungkin tadinya pekerjaan yang bukan bidang Kakak, Kakak ambil juga gitu ya. Sedangkan Kakak punya tanggung jawab atau punya, eee, tujuan besar yang tadi Kakak bilang Kakak juga perfeksionis dan juga ambisius untuk menyelesaikan 2 buku yang belum selesai gitu ya, Kak, ya. Wah, aku paham sih perasaan Kakak pasti jadi kayak bingung gitu ya sama diri sendiri. Tapi enggak apa-apa, Kak. Aku boleh tanya sedikit ya Kak ya, mmm, <tsk> berarti kalau dari hal-hal yang tadi Kakak, eee, jelasin nih, Kak, kira-kira yang paling prioritas tuh yang mana sih buat Kakak?
Iya. Iya, heeh. Iya betul. Iya. Ya. Yang paling prioritas untuk saya sih sebenarnya ya seharusnya yang buku itu karena kan memang enggak dianggap selesai kalau memang enggak enggak harus publish, kalau di dunia akademik, Kak, kan yang dilihat orang itu adalah kamu itu udah nulis berapa? Kamu udah punya buku berapa? Karyamu apa? Gitu loh, Kak. Jadi ha nah ini yang saya ingin fokus ke situ. Cuman kok kayak saya kan sekarang lagi meneliti baru, Kak, bidang baru lagi gitu loh. Misalnya sekarang saya ini, mmm, ketertarikan saya sekarang meneliti, eee eee, manuskrip Bugis gitu lho, Kak. Jadi karena saya tertarik dengan, eee, karya-karya intelektual di Indonesia gitu, jadinya saya sekarang ke situ lagi. Waduh, akhirnya buku saya ter ter ini lagi gitu loh, Kak, karena aku melihat ada proyek besar dan yang sangat bagus di situ, Kak, yang orang belum lakukan. Oh tak ambil lagi itu, akhirnya bingung lagi sekarang seperti begitu. <chuckles>
Mhm. Oke. Karya ya. Mhm. Oke. Mhm. Oke oke. Mhm. <chuckles> Oke oke. Jadi bisa dibilang, eee, apa, eee, prioritasnya tuh berubah-rubah gitu ya, Kak, ya, tadi kan Kakak bilang sebenarnya yang paling prioritas buku, tapi ternyata ada bidang baru yang menjadi peluang jadinya naik nih prioritasnya gitu ya, Kak, ya?
Iya. Iya heeh. Iya. Betul betul. <chuckles> Aduh, karena kan saya harus belajar bahasanya lagi gitu, saya harus baca lagi. Aduh yang mana butuh waktu lagi jadinya malah keteteran semua gitu. <chuckles>
<chuckles> Iya sih. Betul betul betul. Dan itu kan butuh waktu ya, Kak, ya. Mhm. Oke oke. Nah mungkin, mmm, sebelum aku mungkin kasih saran nih, Kak, berarti kalau dari tadi yang Kakak bilang sebenarnya buku itu prioritas, eee, terus juga ada bidang baru nih. Nah kalau tesis Kakak ini prioritas juga belum sih, Kak? Bukannya itu adalah konsekuensi terbesar kalau Kakak enggak, eee, ajukan sesuai deadline atau gimana tuh, Kak?
Iya iya. Iya. Ya. U udah udah udah selesai udah selesai. Cuman kalau di universitas saya heeh, di universitas saya pun kamu sudah selesai, udah bikin ce udah tesis, udah wisuda, segala macam, biasanya nanti dianggap apalagi universitas saya ini ke universitas yang berbasis penelitian heeh, di luar negeri. Nah kalau saya enggak publish buku itu, itu enggak dianggap yang kayak selesai bener gitu lho, Kak, meskipun sudah selesai secara de facto gitu, memang harus diterbitkan jadi buku gitu. Aduh. Heeh.
Oh udah selesai. Heeh. Mhm. Bergengsi ya. Mhm. Oke. Heeh. Wah. Kalau gitu berarti memang, eee, buku ini sebenarnya prioritas Kakak nih, Kak, ya. Tapi kan tadi juga Kakak bilang kalau Kakak tuh ada pekerjaan tetap juga ya, Kak, ya, Ini bukankah prioritas juga nih, Kak? Nggak bisa diganggu gugat karena kan ini juga menjadi hal yang menunjang juga kan, Kak, untuk, eee, Kakak membayar apa pun itu gitu ya, Kak, ya. Berarti pekerjaan tetap ini yang utama juga dong, Kak?
Sebenernya. Iya. Iya. Iya, eee, sebenarnya pekerjaannya itu bukan pekerjaan tetap Kak, gitu lho. 2 pekerjaan yang saya dapat ini, 1 adalah mengajar bahasa, mengajar bahasa Indonesia yang sebelumnya saya nggak pernah ngajar bahasa Indonesia, meskipun saya orang Indonesia. Nah itu kan hal yang baru, saya cuman saya anggap ajakan atau undangan untuk mengajar bahasa Indonesia yang hanya 1 semester ini, bisa jadi nanti stepping stone saya gitu lho. Bisa masuk ke universitas, bisa masuk bisa tetap di universitas ini, seperti itu Kak. Nah, sementara saya juga kan butuh duit gitu loh, meskipun, eee, ini kan nanti hanya baru tahun depan ngajar bahasa Indonesia itu. Jadi sambil saya menata itu, menca bikin silabus lagi lah, segala macam lah itu energi, ada duit sedikit di situ. Nah, untuk kehidupan sehari-hari saya ini kan saya mengambil pekerjaan-pekerjaan yang freelance gitu loh Kak, yang kan tetap kampung tengah Kak, harus diisi gitu lho. Mhm.
Mhm. Oke. Oke. Mhm. Ya, mhm. Betul, betul betul. Aku setuju sih Kak. Jadi <clears throat> karena hal ini Kakak jadi kebingungan gitu ya, eee, apa ini yang harus diprioritaskan. Nah, mmm, kalau terkait dengan jadwal nih Kak, dalam keseharian Kakak biasanya Kakak ngelakuin berdasarkan pola prioritas tersebut, apakah sih Kak?
Iya. Enggak. <laughs> Saya ini, makanya saya ini orangnya kayak gimana ya? Eee, suka berpikir yang gede-gede gitu lho. Tapi kalau giliran eee, aku udah punya gini loh Kak, saya itu punya Google Task, yang saya punya untuk mem mem membuat skala prioritas itu hanya Google Task aja Kak. Cuma saya enggak ada di situ, di Google Task itu prioritas-prioritas, yang ada itu harian aja aku tulis, oh iya, email ini, untuk ini, aduh jadi itu apa ber ber apa istilahnya gitu loh, mix di situ gitu loh Kak. Boro-boro, iya bagus kalau dalam sehari saya bisa buka Google Task, yang ada nanti kalau misalnya cuma seminggu 3 kali aku buka itu udah banyak yang lewat. <chuckles> Ini harusnya deadline-nya segini aku ndak kerjain. <chuckles> Aduh, gitu.
<chuckles> Oke. Jadi gimana tuh Kak? Oke. Mhm. Mmm, oke. Ya ya ya ya. Oke oke. Wah, aku juga sekarang udah ngerti nih Kak konteksnya. Jadi memang kalau saran dari aku sih nih Kak, Kakak boleh ngelakuin atau enggak gitu ya. Prioritas utama Kakak yang pertama sih kalau menurut aku adalah bikin buku itu ya Kak ya, karena, eee, ini adalah bagian dari tesis yang harus Kakak lanjutkan gitu ya Kak ya. Kan, mmm, tesis ini kan kayak punya deadline dan juga ini kan berpengaruh ke
Iya. Iya. Iya. Oh, iya. Iya.
Untuk memperkuat posisi akademik dan keilmuan gitu ya. Jadinya Kakak mungkin saranku bisa membagi nih prioritas-prioritas, eee, dalam, eee, prioritas kecil harian gitu ya untuk mengalokasikanlah misalnya berapa puluh persen gitu ya. Katakanlah 30% dari keseharian Kakak nih kayaknya udah harus fokus bikin buku nih, Kak, ya gitu ya. Mmm, <clicks tongue> nah Kakak biasanya tuh, eee, karena buku yang paling menurutku prioritas, eee, udah berapa persen nih, Kak, Kakak menulis buku tersebut?
Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya iya iya iya. Udah selesai, ini kan disertasi sudah eee, tesis sudah selesai, ini tinggal mau dirubah jadi buku gitu lho, Kak. Nah, itu kan saya harus revisi ya, kalau mau jadi buku ya, itu kan harus direvisi ulang, diedit ulang, bahasanya lebih lebih lebih merakyat gitu lho, Kak, tidak mengakademis. Nah heeh, nah itu mungkin karena bosan aja ya, aku nggak mau banget lagi baca sebenarnya tesis aku itu nu udah yang aku kerjain 3 tahun gitu lho, mbok ya langsung terbitin gitu loh, tapi publisher-nya minta minta di ini lagi, aku malas lagi bacanya gitu loh, Kak, jadi tapi sudah selesai, ini sudah saya sambil kerja kerjain, sudah 3 chapter yang sudah selesai, cuman itu lambat dari yang saya targetkan, Kak, karena memang target saya hanya ada di kepala gitu loh. Aku cuma bilang, "Ya udah Desember sudah minimal sudah selesai dan aku bisa kirim ke publisher." Ini sudah tengah Desember ba baru setengah. Ah gitu.
Mhm. Oke. Iya iya. Oke. Mhm. <chuckles> Oke. Mhm. Oke. Aku paham. Mhm. Oke. Oke oke oke. Iya sih bener juga. Wah berarti mungkin kalau saran dari aku kalau Kakak udah pakai Google Task nih ada baiknya Kakak memasukkan aktivitas yang prioritas ini nih, Kak, di Google Task gitu ya biar mungkin pakai reminder gitu ya, eee, dan kalau menurutku sih yang paling penting gitu ya, saran dari aku sih, eee, Kakak harus, eee, apa ya, kayak mungkin berdiskusi lagi kali ya dari eee, ke diri Kakak sendiri kayak ngelihat tujuan besar sebenarnya Kakak kenapa nih harus mem-publish hal ini pastikan, mmm, ada tujuan-tujuan besar yang udah Kakak sepakati dan Kakak yakini kan, Kak, sehingga Kakak ngambil tesis ini gitu ya, mungkin ada tujuan besar di belakang hal tersebut. Nah bisa jadi tuh kalau
Iya iya. Heeh iya. Minder, ya. Iya. Iya. Iya iya.
Ya, semangat lagi nih untuk, mmm, lebih memprioritaskan hal tersebut gitu ya. Walaupun, aku juga tahu sih kayak pekerjaan sampingan gitu ya, itu kan juga butuh ya, Kak, buat kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi memang dan juga tadi ya, ada ada ada hal baru yang mungkin seksi gitu ya, Kak, ya, yang membuat kakak tuh jadi on fire karena kan Kakak suka belajar nih ya. Jadi Kakak secara alam bawah sadar tu lebih tertantang gitu ya, Kak, ya dengan hal ini. Heeh, kalo tesis kan cuman, eee, ibarat kata revisi ya, Kak, ya. Jadi Kakak kayaknya nggak tertantang tuh dengan hal itu, repetitif dan membosankan mungkin kali, Kak, ya. Nah, Kakak tapi, mmm, eee, mungkin ada hal yang, eee, Kakak bisa selesaikan nggak, kira-kira kalau dengan prioritas ini Kakak udah nentuin belum, kapan nih kira-kira mau selesai? Karena Desember kan udah mau habis nih, Kak. Jadi Kakak udah nentuin target lagi belum nih, Kak?
Iya. Iya, heeh. Ya. Ya. Nah, bisa jadi ya. Ya. Ya. Iya. Iya, makanya. Belum. Jadi di Google Test aja masih, eee, di situ tuh, masih belum saya rubah, takut ngerubahnya gitu loh, Kak. Gimana ya ininya ya, heeh, kayak, eee, bingung juga g saya, eee, gimana ininya. Itu yang ada, Kak, di Go Google Test itu aku cuman pindahin tanggalnya. Misalnya chapter 3 udah harus selesai revisinya, eee di di di di di akhir chapter 2 itu revisinya udah harusnya selesai di November. Ternyata ini udah akhir udah awal Desember, chapter 2 belum selesai, berarti chapter 3 aja belum bisa mulai. Jadi aku cuma rubah tanggal, Kak, nanti ya Desember Desember tengah gitu. Ini udah Desember tengah lagi. Aduh. <chuckles> Iya, cara
Mhm. Oh gitu. Oke oke. Mhm. <clicks tongue> Oke oke. Mhm. Oke oke. Iya sih, mungkin untuk cara kerja harian nih saran yang kecil gitu ya, Kak, ya, menurutku, mmm, langkah pertama kalau Kakak ingin mengerjakan, eee, tadi ya buku revisi tersebut ya Kakak nggak usah ngebuat ini sebagai kayak beban kali ya, Kak, ya. Nah supaya nggak terlihat sebagai beban Kakak tuh kayak fokusin aja nih cuman 25-45 menit sehari gitu ya, Kak, ya, s eee untuk merevisi hal tersebut. Jadi itu otak Kakak nggak ngerasa ini sebagai bagian dari beban gitu ya, Kak, ya. Kakak tetep bisa ngerjain kerja sampingan, Kakak juga bisa, mmm, explore, eee, hal baru yang tadi juga Kakak bilang harus belajar hal baru juga gitu ya, Kak, ya. Jadi fokus ke sub-bagian kecil, tanpa, eee, Kakak harus merasa terbebani gitu ya, Kak, ya. Dan yang pastinya, Kakak tuh kerjain kalo lagi mental lagi clear, eee, dan juga mungkin Kakak udah siap-siap apa ya ngumpulin mood dulu dengan hal-hal kecil yang bikin Kakak semangat. Kayak misalnya dengerin musik kah, atau mungkin stretching-stretching ringan gitu. Jadi Kakak, eee, bisa melakukan itu tanpa beban. Kira-kira saran itu relevan nggak sih buat Kakak?
Iya. Iya iya. Oh. Hah hah hah hah. Oh ya. Oh gitu ya. Iya. Iya iya iya. Oh. Iya sih. Oh. Iya, ya ya. Ah. Iya. Iya sih, memang mungkin ini in tadi itu kata yang paling tepat ini ya, tidak menjadikan itu beban ya, Kak, ya. Mungkin kalau ketika saya tidak menjadikan beban, saya bisa jadi lebih santai mungkin ya, terlalu mungkin saya terlalu serius kali ya?
Betul kak, da
Jadinya nggak realistis. Heeh, ya bener juga sih.
Wajar aja sih, karena kan Kakak akademisi yang mungkin punya banyak tujuan nih, Kak. Jadi kadang-kadang harus lebih chill kali, Kak, ya.
Ah, benar sih, iya iya, itu e itu bener banget. Enggak ada salahnya ya untuk menjadi lebih chill sedikit, menjadi rileks sedikit gitu loh. Orang yang rileks, jangan terlalu serius gitu ya. Iya sih, bener juga itu sarannya. Ini sarannya yang, eee, realistis banget gitu, Kak. Terima kasih sarannya ya.
Betul. Sama-sama, Kak, senang bisa bantu Kakak deh. Kalau butuh apa-apa Kakak boleh panggil aku lagi ya.
Makas